إمم، بصراحة يعني مش عارفة، أنا بجد ما بقيتش عارفة إن أنا حتى أتوقع أي حاجة، عارفة الصدمة اللي أنا خدتها زمان خلّت عندي حتى ما فيش أي سبب واضح يخلّيني حتى أ قادرة إن أنا أثق إن أنا اتكلّم حتى بطريقة مثلًا كويسة، وابقى متوقعة منها حاجة، دايمّا بقيت متوقعة الأسوأ فاهماني؟ يعني أنا ما كنتش متوقعة من صاحبتي الأولى إن هي هتعمل معايا التصرّف ده، بالعكس أنا كنت متوقعة إن هي عادي جدًا، يعني بجد مع إنّها بعدت عنّي وكل المؤشرات كانت تبين إن هي بعدت عنّي عشان السبب ده، بس أنا كنت عاجزة إن أنا اتخيّل حاجة زي دي، أو إن أنا اربطها بدي فاهمة قصدي؟ كنت باقعُد الاقي لها مبررات، كنت باقعُد اقول لأ ده هي أكيد مش قصدها حاجة زي كده، ده هي يمكن مثلًا أنا ضايقتها من غير ما اقصد، يمكن حصل عندها ظرف معيّن، ففكرة إن أنا ما بقيتش مثلًا خايفة إن أنا اتوقع بقيت خايفة إن أنا اتوقع أي حاجة، بقيت بالنسبة لي أي حاجة هاتوقعها هتبقى الأسوء، إن هي خلاص هي كده كده هتسبني أو هتتخلّى عنّي، وفكرة إن احنا كمان كُبار فالموضوع هيبقى على أسوأ مثلًا هتبقى الإهانة أكبر، فبجد حاسة إن أنا بجد بالذنب طول الوقت، أنا ليه أصلًا بادخّل صحابي حياتي من الأول ليه بادخلهم بيتنا، باقعُد دايمًا الوم نفسي واعاتب نفسي مع إن المفروض ما اعملش ده، مع إن من حقي إن أنا عادي جدًا لو أنا ات ات يعني مثلًا ارتحت لواحدة معيّنة، وواحدة معيّنة بقت صاحبتي وباحبها، طبيعي جدًا إن أنا اخد راحتي وطبيعي جدًا ومن حقي إن أنا اتحب لذاتي مش عشان أي حاجة تانية، مش عشان مستنين منّي أي حد.
أيوه. فاهماكِ. امم. فاهماكِ، إمم، إمم، أيوه. أيوه. فاهماكِ. إمم. أيوه، إمم، إمم. بالضبط، عندِك حق. أيوه فاهماكِ. إمم، إمم، طب أنتِ شايفة إن صاحبتِك دي مثلًا هي بتستغلِك في الموضوع ده بس يعني حاسة إن الموضوع جِه بالصدفة، والّا إن هي مثلًا عرفتِك عشان آآ، إبن عمِك مثلًا أو عشان توصل لإبن عمِك يعني برضه هل أنتِ شايفة أو قيمتِ للموضوع ده ازاي إن أنتِ هي اتعرّفت عليكِ وبعد كده اُعجبت بيه والّا العكس؟